Ờ, mình mình để mà nói thì mình chưa từng sử dụng bất kỳ một cái nào liên quan đến, ơ, ừm, những cái mới nhá, ngoài xe buýt. Mình mình mình mình từng đi xe buýt thời sinh viên và thời đại học thôi, còn lại thì những cái mới bây giờ thì mình chưa có thời gian trải nghiệm, vì thực ra là mình khá là bận, mình sẽ không lựa chọn ưu tiên, ơ, sử dụng công cộng được tại vì công việc và cái nơi làm của mình nó không cho phép điều đấy. Nhưng mà mình thấy là mình để mà mình đánh giá khách quan nhá, thì mình thấy khá là có, gọi là, có tương lai và có triển vọng, vì nhìn cũng sáng sủa á, nhìn nhìn không, nhìn mọi thứ nó nhìn mọi thứ sạch sẽ và nó cũng nhanh. Công mình nghe được feedback là nó rất nhanh và nó cũng hiệu quả, và nó cũng sẽ giải quyết, ưm, được cái vấn đề là, ừm, không phải chen chúc như xe buýt, và nó cũng không phải bị tắc đường. Ừm, ví dụ như cái đường trên cao ấy, ở ngoài Hà Nội, thì bạn ngồi trên đấy bạn vừa chill mà bạn cũng sẽ có thời gian để bạn được quan sát, tận hưởng buổi sáng nó nhẹ nhàng hơn, thì mình thấy nó triển vọng ấy.
Yeah. Ồ. Ừm hứm. À. À. À. Ừm hứm. À, vì sao vậy? Ơ, nhưng mà, ừm Sạch sẽ. Ừm hứm. Đồng ý. Ừm. Ừm. Đồng ý. Thì, à Đồng ý. Với mấy cái việc mà thật sự mà buổi sáng mà phải chen chúc, ờ, ngoài đường đi tầm đi rồi hít hít thở, ơ, khói bụi á, thì cái việc mà lên xe tàu điện rồi sau đó lên ngồi ngủ hoặc là chill, chill ngắm cảnh thôi rồi, ờ, ngồi không lo nghĩ vì gì, rồi tới nơi thì xuống thôi thì thật ra là nó thích hơn, phải hông? Cái cảm giác nó thích hơn mà, phải hông?
Ừm. Ừ. Và phí nó cũng rẻ cơ, mình đánh giá là phí như vậy cũng rẻ, rẻ nếu mà mua, ơ
G Rẻ hả? Rẻ hơn đi bus hông, hay là rẻ, a, rẻ hơn ừm hứm.
Không, rẻ hơn đi bus thì cũng không đến nỗi, nhưng mà rẻ hơn đi Grab hoặc là đi taxi, chắc chắn rồi. Ừm.
Ừm. À, rõ ràng. Nhưng mà, ừm, nếu mà như vậy thì thật sự là mình thấy nó có chưa chưa có cái sự, gọi là, thuận thuận tiện, phải hông? Tại vì thật ra là cái trạm mà đi metro như vậy á thì nó không có, a chưa có nhiều và và, kiểu, giống như là, nó chỉ phù hợp với những người nhà gần gần cái chuyến metro hơn, phải hông? Bạn có đồng ý hông?
Đúng rồi.